Du, ich würde mal gerne von dir wissen, was dir wichtiger ist, Datenschutz oder Bequemlichkeit?
<chuckles> Ähm, die Mischung aus beidem würde ich mal fast sagen, ähm
Mhm.
Also, d dadurch dass sich das Netz und und, ähm, ja, das Thema Social Media ja auch in den letzten Jahren dermaßen verselbstständigt hat, kommen wir aus meiner Sicht also, das ist meine persönliche Meinung natürlich nur, ähm, kommen wir alle nicht drum herum, ein Stück weit Bequemlichkeit aufgeben zu müssen.
Ja. Mhm, wenn du sagst, es hat sich ver verselbstständigt, kannst du da noch 'n bisschen näher drauf eingehen, was du damit meinst?
W wenn man Ja, ich glaube, dass die, ähm dass die ganzen Webseiten, also diese ganzen Riesenportale, die wir ja alle jeden Tag b b besuchen und benutzen, dass die die Kontrolle verloren haben, ne? Also, die natürlich hat jedes Portal eine Datenschutzerklärung, also, äh, TikTok, Facebook, Instagram. Sie die haben alle 'n Datenschutza natürlich in ihrem Impressum, in ihren AGBs verankert. Die haben auch Datenschutzbeauftragte, die haben auch Riesenabteilungen, was das Thema angeht. Aber aufgrund des, ich sage mal, immensen Wachstums dieser ganzen Plattform, ist es aus meiner persönlichen Sicht gar nicht mehr möglich, diesem Thema überhaupt noch Herr zu werden. Es kannst es auf 'nem Stück Papier kannst du stehen haben, dass du 'n Datenschutzbeauftragten hast. Äh, bringt dir nur nichts, wenn du gar nicht mehr weißt, was mit diesen Daten da auf dieser Riesenplattform wirklich passiert.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, also du glaubst, die wissen das selber nicht mehr so ganz genau, so. Die haben da selbst so 'n bisschen einfach durch die schiere Größe so 'n bisschen die Kontrolle drüber verloren.
Absolut. und das mit einer rasanten Geschwindigkeit, ne? Also, wenn wir allein überlegen, dass, ähm, äh, TikTok, ähm, wie was was haben die aktuell? Ich glaube, 80.000.000 Zugriffe in Deutschland pro Tag pro Tag. Ähm, und jedes Mal, wenn dort ein Kommentar geschrieben wird, wenn wenn dort ein Video hochgeladen wird, kann das Thema Datenschutz ja schon schon angegriffen worden sein, ne? Und wie wie willst du dem Herr werden? Und da reicht es ja schon aus, wenn einer 'n Video von sich postet, wo seine Adresse, äh, zu sehen ist, weil er dieses Video dummerweise direkt vor seinem Haus und vorm nächsten Straßenschild gedreht hat.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ach so, okay, verstehe. Mhm. Das siehst du, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eigen das ist 'n spannender Punkt.
So. Ja, und w wie willst du dem Herr werden, ne? Also, wie willst du das überhaupt du brauchst ja irrsinnig große Mannschaften, die eigentlich jedes Video sich ansehen, um dann im Endeffekt zu entscheiden, darf dieses Video aus datenschutzrechtlicher Sicht überhaupt gepostet werden?
Ja. Ja. Ja. Inwieweit, ähm, spielen dann bei solchen Überprüfungen, die dann da auch bei den Plattformen gemacht werden ähm, inwieweit spielt AI da eine Rolle und glaubst du, AI ist schon soweit, dass es so den Job auch 'n Stück weit übernehmen kann?
Also, rudimentär, ne? Also, ich glaube rudimentär kann künstliche Intelligenz sicherlich, ähm, te textbasiert vor allen Dingen textbasierte Informationen durchforsten, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob künstliche Intelligenz schon dazu in der Lage ist, die entsprechenden Kombinationen aus Daten zusammenzustellen, um herauszufinden, ob es sich um Datenschutzverstoß Verstoß handelt.
Mhm. Ja. Hm, ja verstehe ja.
Ne? Also, ich klassisch, wenn einer seine Adresse irgendwo hinschreibt oder die Adresse von jemandem Dritten da habe ich übrigens gleich mal 'n geiles Beispiel zu, ähm, dann kann dass das sicherlich erkennen, wenn du der KI vorher sagst: „Hey, pass mal auf, 'ne Straße, 'ne Hausnummer und n' Name ist 'n Datenschutzverstoß."
Okay. Ja. Genau. Genau. Ja. Also das kann das kann ab Google f ja. Es kann vermieden werden, aber halt, wenn's in 'nem Video versteckt ist, wie du jetzt gerade das Beispiel genannt hast, das ist natürlich echt schwierig dann.
Aber was ist, wenn diese Informa ja. Genau oder über mehrere Videos vielleicht auch hinweg, ne, dass 2, 3 Videos erst zusammengesetzt im Endeffekt den Datenschutzverstoß ergeben.
Mhm. Hast du da 'n Beispiel für?
Ja, also das das, was ich gerade meinte, ich habe, ähm 'n 'n 'n Bekannter von mir, der ist im Bereich Social-Media schon relativ aktiv. Also, d der macht da 'ne Menge, verdient auch 'n bisschen Geld mit. Und bei ihm ist es mal passiert, dass ein w ich nenn's mal Hater oder Troll, wie auch immer, hat qu die Adresse von ihm, ähm, auf 'nem 2. TikTok Account also auf 'nem TikTok Account gepostet und zwar in Form eines Google Street View Videos.
Ja. Mhm. Ja. Wow, ja.
So, und das ist natürlich etwas, was 'ne KI nicht sieht. Da ist
Und hat die hat ihn aber dann getaggt. Also, das wusste dann, äh konnte jeder die Verbindung ganz einfach herstellen. Da musste man jetzt kein Techie dafür sein, ja.
Ganz genau. Ganz genau. Na, und das ist genau der Punkt, weil du hast auf der einen Seite hast du keinen Kommentar, den man durchforsten kann. Du hast auch kein echtes Video, das man durchforsten kann, sondern du hast eine Google Street View Aufnahme, die im Endeffekt genau das Wohnzimmer von dieser Person zeigt.
Mhm. Ja. Krass, ja.
W was willst du dagegen machen, ne? Also also
Wie ist er denn dann damit umgegangen?
Ah, tatsächlich hat er Strafanzeige erstattet, ähm, wobei das zu gar nichts geführt hat, weil dieses dieses Profil dieses Videoprofil, ähm, was nur dieses eine Bild im Endeffekt auch beinhaltete, ähm, ich glaube, das war noch fast 4 Monate online, bevor da mal was passiert ist, also, bevor tatsächlich auch TikTok das runtergenommen hat.
Mhm. Ja. Wow. Okay, also, das heißt ü über TikTok selber, dass man die irgendwie da dass man da 'nen Menschen an die Strippe bekommt, sage ich mal so ganz oldschool-mäßig, das da hast du keine Chance?
Ich denke nicht. Also ich d ich d ich schätze nicht, weil also mi mir ist schon bekannt, dass die, ähm, entsprechende, ähm, BPOs, also, hi äh, Business Process Outsourcer, ähm, in in der ganzen Welt beschäftigen. Ähm, in Deutschland sind es glaube ich aktuell knapp 1.000 Leute, die da arbeiten, ähm, und die quasi den Content, ähm, regulieren, aber das d da ist halt niemand von Telefo absolut, absolut. Also f überlege mal, wie viele Videos da jeden Tag hochgehen.
Ja. Mhm. Ja, wow. Ist ja viel zu wenig eigentlich, ne? Ja. Ja, absolut. Das heißt aber im Umkehrschluss, ähm, um sich da wirklich abzusichern, muss man einfach selber als Nutzer aktiv werden, ja?
Ganz genau. Ga äh, das ist es, ne? Und das ist dieses bisschen, hm, was ich am Anfang meinte, bisschen Bequemlichkeit, was wir alle aufgeben müssen, wenn wenn uns unsere Daten lieb sind, ähm, und das heißt, wir müssen schonmal mit 'm mit 'm gesunden Bauchgefühl überhaupt an die Sache herangehen, wenn wir sie denn dann nutzen.
Ja. Mhm. Was sind denn da aus deiner Sicht so die vielleicht so die Top 3, ähm, ja Themen, auf die man auf jeden Fall achten sollte? Also nicht Themen, sondern einfach ja, welche Top 3 Schritte sollte man auf jeden Fall machen, um da eben nicht solche Probleme zu bekommen?
Mhm. Ja. Also grundsätzlich sollte sich jeder überlegen, ob sein g Realname, also wirklich Vor und Nachname auf diesen Plattformen in irgend 'ner Form notwendig sind. Also muss ich es überhaupt angeben, ne? Allein schon bei der Registrierung. Muss ich das, äh die für, wenn ich mir die Frage stelle und sie mit 'nem klaren: „Nein“ beantworte, ja, dann lassen wir's doch einfach mal bitte.
Mhm. Mhm. Aber ist es nicht meistens dann auch so der Sinn, dass man solche Plattformen nutzt, dass man halt auch andere Leute, die man irgendwie von früher kennt, finden kann? Und das geht ja nur über den Namen.
Ja, g ist, Tik also, wenn wir beim Beispiel TikTok bleiben, ist das wirklich dafür gedacht? Ich glaube nicht.
Ja, bei TikTok nicht. Doch, da hast du wohl recht. Ja.
Ja. So und bei Facebook natürlich war die Plattform ursprünglich mal dafür gedacht, ähm, Freunde zu finden oder oder ich sage mal, wie du's schon gesagt hast, irgendwelche Leute, die man von früher her kennt. Ähm, und und jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, ist einem das wirklich so wichtig, dass man im Endeffekt sich dort komplett nackt macht?
Mhm. Ja. Ja. Ja. Hm. Also, du sagst, man macht sich komplett nackt schon alleine damit, dass man so Vor und Nachnamen ehrlich angibt?
Absolut. Absolut, weil d du machst ja im Endeffekt wa also, was passiert denn da, ne? Du gibst auf einer Plattform, die weltweit, weltweit, äh, erreichbar ist gibst du schon mal deinen Vor und Nachnamen ein, okay. Bis dahin ist noch nichts Schlimmes passiert. Du packst 'n Bild dazu. Okay, jetzt kann man deinem Bild schon einen Namen zuordnen. Ist das schon das ist schon datenschutzrelevant, ne? Also, ist das wirklich wichtig? Weil was passiert denn wenn, ähm, jemand dich ausfindig machen will, von dem du aber nicht willst, dass er dich ausfindig macht?
Wow, okay. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja, das kann man dann nicht irgendwie so einstellen, dass das irgendwie privat bleibt, dass man dich nicht findet? Ja, dann ist auch der Zweck wieder irgendwie 'n bisschen weg, ne? Ja. Ja.
O So Ganz genau. Ganz genau. Dann ist der Zweck wieder nicht da, ne? Ähm, d das nächste, was die Leute machen, ist ja tatsächlich dann irgendwie mal Fotos ausm Garten oder so posten. Ähm, das heißt, sie geben keine Adresse an, sondern irgendwie nur 'n Foto, ähm, ausm Garten oder was weiß ich, vom Spaziergang mit 'm Hund oder irgendwie so was. Und es gib
Mhm. Ja. Ja. Inwiefern ist das denn ein Problem?
Weil je also jemand, der es drauf anlegt, kann mit einem mit einem Foto die Örtlichkeit herausfinden. Wo ist dieses Foto aufgenommen worden?
Ja. Wow. Also selbst wenn's jetzt irgendwie so`nen random Wald irgendwo ist?
Selbst wenn's 'n random Wald ist, da gibt es mittlerweile ganze Foren zu, ähm, wo sich w User quasi zusammentun, ähm, die anhand von Fotos genau herausfinden, wo ist dieses Foto, und im schlimmsten Fall sogar noch wann ist dieses Foto aufgenommen worden.
Wow. Das macht richtig Angst, was du da erzählst, ehrlich gesagt. Ja. Okay, ich glaube auch, dass die dass die meisten Leute sich darüber nicht bewusst sind. Aber ja, erzähl mal weiter. Hast du noch was?
<laughs> Na ja, also ist Also w wenn wir bei diesem Thema weil w lass uns j ja, bei bei diesem Fotothema können wir kurz bleiben, denn, ähm, d diese Idee dahinter, also dass es Menschen und Gruppierungen gibt, die Techniken entwickelt haben, ähm, mit also mit mit einer also ohne g Hacken oder so was, ne, also ohne illegal zu werden, ähm, quasi herauszufinden, wo ist dieses Foto aufgenommen worden? Das hat od oder das stammt ja ursprünglich tatsächlich aus den aus den journalistischen Bereichen, die irgendwelche Krisenfotos, ähm, die die ihnen zugespielt worden sind, erst mal zuordnen müssen, ob das überhaupt echt ist.
Was, was man halt irgendwie was man meiden sollte quasi, ja? Mhm. Ja. Mhm. Ah, ach, verstehe, okay. Also, da macht das ja auch durchaus Sinn, dann so 'n Tool zu entwickeln, aber natürlich, wenn's dann in die falschen Hände gerät, ja.
Genau. Genau. Und es ist es ist kein Werkzeug, ne? Es ist einfach nur 'n Prozess, 'ne Vorgehensweise. Also die die haben ul also die sind ultragut darin, wirklich Kleinigkeiten auf Fotos zu identifizieren und die einer Örtlichkeit zuzuordnen.
Mhm. Jetzt würde ich aber dann trotzdem hoffen, dass die Leute, die das entwickelt haben dass das dann auch wirklich nur für so sinnvolle Sachen genutzt wird. Da bin ich wahrscheinlich jetzt zu naiv, kläre mich bitte auf.
Mhm. Ja, ich de also ich glaube nicht, tatsächlich, weil diese Informationen sind immer öffentlich zugänglich. Ähm, das Ganze ist ist unter dem großen, großen, ähm, Kernbegriff Open Source Intelligence zusammengefasst, ähm, und für jeden zugänglich. So, das heißt, das machen sich natürlich auch übersch übertrieben gesagt böse Buben, machen sich das natürlich auch zunutze.
Mhm. Okay. Mhm, mhm. Okay, verstehe. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich da auch selbst wenn ich jetzt technisch nicht besonders, ähm, ja bin ich jetzt kein Techie oder so, ne, aber wenn ich jetzt irgendwie jetzt es drauf anlegen würde und mich entsprechend da durchs Netze fuchse, dann finde ich da Informationen und kann lernen, wie man das macht, wie ich jetzt so Handy, äh wie ich jetzt so Fotos identifiziere, wo das dann jeweils ist.
Mhm. Ganz genau. Ganz genau, das ist das, genau. Und die haben meistens ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger, ne? Und dann kann man einfach mal 'n Foto nehmen und dann guckt man da mal genau hin und dann s sagen die natürlich auch, auf was du achten musst, ne? Was sind das für Bäume, die man vielleicht im Hintergrund sieht? Was ergibt sich daraus für 'ne Jahreszeit? Wie ist der Sonnenstand zu der Zeit? Da weißt du schon mal, wie spät es war, ne? Wie ist das Wetter auf dem Foto? Ähm, gibt es im Hintergrund vielleicht irgen 'nen Haus, irgendwas Besonderes zu sehen? Das ist Wahnsinn, wie weit das geht.
Das ist heftig. Ja, ja. Hm. Ich habe jetzt direkt Lust, alle meine Social Media Profile zu löschen <laughs> aber was was erreiche ich damit? Das ist eigentlich 'ne gute Frage. Kann man, was man schon mal veröffentlicht hat, eigentlich wirklich komplett ausm Netz nehmen oder bleibt das immer irgendwo vorhanden?
<laughs> Nein. Nein. Ja, es bleibt. Es bleibt definitiv. Ähm, es gibt eine sogenannte Wayback-Maschine, die wird eigentlich, ähm, viel von von Internet äh, Entwicklern genutzt, weil die da irgendwelche alten Daten sehen, aber diese Wayback-Maschine, ähm, das ist 'ne Art Suchmaschine, die seit Jahren, ich glaube seit Jahrzehnten sogar, ähm, durchs Netz wandert und immer wieder Snapshots von von Internetseiten macht. So, das heißt, du kannst dort auf die Seite gehen. Du kannst sagen, was weiß ich, ja, Facebook.com ähm, du dann kannst du da 'n Datum eingeben und dann guckt das System, hat es aus diesem Datumsbereich einen Snapshot. Und wenn da 'n Snapshot drin ist, ist dein Bild dabei.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Okay. Und habe ich denn Facebook jeweils die Erlaubnis gegeben, das zu machen?
Tja. Die <laughs> das ist 'ne sehr gute Frage. Ähm, dazu müsste man sich ja mal wirklich die gesamten AGBs von denen durchlesen, also diese terms of Condition und Co. So, genau und d die Befürchtung ist ja, ja, man hat das irgendwann mal genehmigt.
<chuckles> Ja. Mhm. Macht ja auch kein Mensch, denke ich mal, ja. Mhm. Das ist ja krass, okay. Also das heißt
Und selbst wenn nicht aber selbst wenn nicht, was will man dagegen tun? Also, was will man jetzt noch dagegen tun? Die Sachen sind im Netz.
Ja. Und wem gehören die denn dann? Das also dieser diese dieses Snapshot zum Beispiel, die gehören dann d jeweils eben Facebook oder auch Instagram, TikTok, die haben wirklich die Rechte dann an diesen Infos, an diesen Snapshots.
Äh, das die diese Wayback-Maschine tatsächlich ist 'n eigenständiger Anbieter. Ähm, ob die Rechte daran erwerben, ich bezweifle das. Die f also es bleibt halt die andere Frage, ne, also die diese Sisyphus-Frage: „Was will man noch dagegen tun?“
Mhm. Mhm. Ja, ja. Also das heißt ähm, du sagst jetzt ja irgendwie schon, dass „wenn man jetzt schon geteilt hat, dann ist es eigentlich zu spät“, oder kann man dann trotzdem noch irgendwie Schadensbegrenzung betreiben?
Na ja, grade bei Fotos, die jetzt zum Beispiel auch deine Örtlichkeit, deinen Wohnraum oder so was, ne, bekanntgeben. Ähm, also man kann natürlich a a a Facebook auffordern, diese Fotos wirklich dauerhaft zu löschen, ob die das machen, ganz andere Frage. Ähm, kann man was dagegen tun? Du könntest sie überspielen mit viel anderen Informationen. Du könntest also einfach versuchen, dein dein Profil mit unsinnigen Fotos beispielsweise zu füttern, in der Hoffnung, dass das, was da eigentlich zu sehen war, was du nicht mehr s möchtest, das gesehen wird, dass das vielleicht überspielt wird, aber so richtig wird das auch nicht funktionieren.
Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja. Ja, ja, verstehe. Ja, das Ding ist halt auch, nutzt man das jetzt nur privat, ne? Also dann ist natürlich so was äh, dann kann man so was machen, dass man da quasi einfach Fake Infos eingibt, ähm, um quasi von den wicht äh, sch äh, richtigen Infos abzulenken. Aber was, wenn man das halt auch beruflich nutzt, ne? Wenn man jetzt irgendwie auf Instagram sein also in meinem Fall, ne, ähm, äh, poste ich halt auf Instagram auch, ähm, so ja schon sehr viel Fotos von unserer Umgebung, auch von dem Haus teilweise, weil wir hier halt Retreats anbieten. Ne, das ist ja in gewisser Weise dann für mich wichtig, dass ich das zeige für potenzielle neue Gäste.
Umziehen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Gut, damit erfüllst du dann aber auch den Zweck, ne? Du möchtest dann ja, dass das gesehen wird und du wirst ja auch, ähm, wahrscheinlich die Adresse bekannt geben, sonst kommt ja keiner. Ähm, d das ist also da da hast du ja zweckgebundene Veröffentlichung deiner Information, was ja auch okay ist. Ähm, w was wir ja grade besprochen haben und was ja auch viel in vielerlei Hinsicht immer wieder gemeint ist, ist halt Privatmenschen, w die eigentlich gar nicht wollen, dass jeder weiß, wo man wohnt oder sich nie darüber Gedanken gemacht haben, bis es mal zu spät ist.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Was muss passieren, damit die die jüngeren Leute, die jetzt quasi mit dem Thema aufwachsen, da 'n 'n 'n schärferes Bewusstsein dafür entwickeln?
Ja, traurigerweise müsste ja immer irgendwas Schlimmes passieren, damit sie überhaupt aufwachen. Ähm, was was wir insgesamt machen müssten, ist, wir müssten schon in den Schulen anfangen zu sensibilisieren. Also ganz, ganz früh, ne, irgendwie 4., 5. Klasse oder so.
Mhm. Mhm. Passiert das? Weißt du das? Gibt's da so Mhm.
Nein, passiert nicht. Gibt's null Komma null, gar nix.
Mhm. Weil so, das wäre auf jeden Fall der 1. der 1. Schritt, dass man sagt: „Okay, in 'nem jung genugen Alter, ähm, auf jeden Fall schon mal, ja, aufklären und auch vorwarnen in gewisser Weise“, ne? Macht absolut Sinn. Du, das war, äh, schockierend, aber richtig interessant, was du so erzählt hast. Danke dir dafür.
Ganz genau. Ganz genau das. <chuckles> Sehr gerne bis dahin.
Tschüss.